Sim. É verdade.
Entendeu? Você tá falando e eles vão entender. Agora
Uhum.
experimenta, em algum momento falar assim não sei se você já experimentou, em vez de sair a uma pra um festa, falar assim: "Ai, vamos todo mundo aqui juntar fe festa, não. Vamos juntar aqui, vamos comer uma pipoca, fazer um cachorro-quente e ver uma televisão".
<laughs> Olha, sim, inclusive, às vezes, uma amiga minha, ela mora num apartamento que uma irmã que ela divide com a irmã, e elas têm uma sala muito grande. E a varanda também. E, às vezes, ela acaba chamando a gente pra ir lá na casa dela, justamente ficar ali na sala, tomar uma taça de vinho, às vezes comer alguma coisinha também. E nossa, quando é esse o convite, eu sempre digo sim. Não tem erro. <laughs>
E Uhum. Ah, isso é bom demais. Ah, tá vendo? Uma coisa mais tranquilinha. E e e e você gosta. Então assim
Exato.
o o o que não o que não é legal é se você sentir que não quer inventar desculpas, que isso vai fazer cedo ou tarde, eles vão perceber que as desculpas isso gera uma certa um um um desconforto. E a outra coisa é
Sim. Uhum.
Bom, OK, eu vou dizer que não vou dessa vez "na próxima vez, eu vou dizer que não vou", mas aí você precisa começar a pensar assim: "Será que eu tô dizendo demais que não vou, me deixando, me isolando?", porque também tem de iso o o uhum.
Pois é. Também tem isso, né. Do de dizer muito não ou algo assim. Eu acho muito difícil chegar nesse ponto, assim, de dizer muito não. Mas é algo que eu também às vezes penso. Exato, eu tenho esse receio de desagradar e depois meio que deixarem de me convidar para as coisas, ou algo assim.
Não é nem por desagradar. Não é nem por desagradá-los, mas por voc